¿Qué onda? Oye, me gustaría poder hablarte de de, pues, un pequeño problema que he tenido últimamente. Y es que, pues, no sé, si por fortuna, o por mala suerte, estoy como ya en, digamos, en en mi etapa de tesis. Entonces, pues, estoy como en momentos donde estoy como estudiando mucho, estoy, este, hablando mucho con mis asesores, estoy escribiendo y leyendo bastante.
Okey.
Pero debo decir que cuando me llegan, digamos, las correcciones de mi trabajo, y entonces empiezo a ver como los problemas que hay en redacción, en sintaxis, en, quizás, algunas fuentes, en algunos temas. Eh, esto muchas veces hace que me sienta como, como no suficiente en en mi trabajo de titulación. Siento que no estoy como a la altura de de, digamos, de la situación. Y muchas veces esto también frena mucho el progreso que podría tener en 1 mes, o en 1 semana. Entonces pues, si siento que, pues, no estoy como viéndolo de la mejor manera, me cuesta como un poquito lidiar como con estos microfracasos, por así decirlo. Y pues, esto como que van sumando con la sem con el con la semana, con el mes. Y pues, como que cada vez es más difícil para mí afrontar como
Okey.
pues, estos problemas que se han generado a lo lo largo del trabajo de investigación.
Okey. Eh, entiendo perfectamente, pues, esta situación que, que estás pasando, eh, espero que, pues, en esta conversación encontremos, eh, pues, algún punto, eh, de recomendación, estrategia que te ayude, eh, a salir, pues, de esta situación tan tan abrumadora, ¿no?, mentalmente. Solamente, eh, me gustaría hacerte un par de preguntas, para tener u un poquito de de contexto. Eh, no sé, em, quizá ¿has tenido quizá algún error ahorita en este trabajo de, pues, de pro tu proceso de titulación de de tesis que que que, quizá, te esté propiciando el que tengas estas críticas. O sea, ya tienes como algún antecedente, o experiencia que te haga como que dudar de ti mismo, o simplemente es como que el estrés excesivo, que que conlleva elaborar una tesis el que te tiene como que, eh, alerta?
Claro. Pues, yo creo que, es un, poquito de las 2, pero sobre todo el es el estrés excesivo, que, pues, como dices, ¿no?, es es un proceso complicado, es un proceso, es un proceso largo. Y y debo admitir que, mi manejo del tiempo tampoco ha sido como el más correcto. Entonces, cuando digamos pacto alguna fecha de entrega con mis asesores, o directores, la verdad es que, como que me cuesta también sentarme a a como a escribir, a leer, y y muchas veces como que termínolo haciendo, este, un poquito, digamos a fechas límites, ¿no? Entonces esto a veces provoca que que no termina siendo como el avance más coherente, o el avance más nutritivo, por así decirlo
Okey, ajá.
y y y justamente creo que, ellos pueden como notar que, que se me van palabras, o que escribo medio extraño algunas oraciones. Y y muchas veces son como las es como el 80% de las correcciones que tengo, van sobre eso, ¿no?
Okey.
y y creo que, me hace sentir que, pues, que no le estoy echando como las ganas necesarias, a algo que se supone es como superimportante, que es como superdefinitorio para mi futuro
Okey.
y y muchas veces por, por, digamos, pena, por pena que me da como de: "Ay, ¿cómo es que entregué esta parte de este modo?, ¿cómo es que no me di cuenta que escribí esa palabra de extraña?". Y y y, como que, de repente ver esos errores que, pues que, ya están marcados, me da mucha pena después de hablar con con esta gente, ¿no? Porque sé que, no estoy dando como el 100% de lo que podría dar, en una instancia, pues, que se supone es importante.
Okey, en entiendo perfecto, eh. Oye, y y normalmente, eh, este tipo de, no sé, críticas, o o sugerencias que te hacen tus profesores, ¿suelen como que af afectarte? O sea, me refiero a que no sé, quizá, tengas algún tipo de personalidad como perfeccionista, eh, y que, pues, te afecte, quizá, un poco en el ego, el que te estén diciendo: "Oye, creo que no lo hiciste bien". Porque estás acostumbrado a hacer las cosas bien, y y te cuesta como que, pues, recibir este tipo de de crítica cuando cuando, pues, te equivocas. Eh, quizá, va va por ahí, o, o es más como que tu vara de autocrítica de de rendimiento excesiva contigo misma.
Eh, la verdad es que estas personas, tanto directores como asesores, son personas superamables. Personas que me han como ayudado en en un montón de situaciones como difíciles y complicadas que se me han como atravesado a lo largo de este trabajo. Entonces, de su lado, la verdad es que nunca han sido groseros, nunca han sido agresivos, y y, pues, te puedo decir que sí es más del lado de de como de mi de mi persona, ¿no? Saber que no estoy haciéndolo bien y muchas veces, pues soy yo solito el que el que usa, quizás, adjetivos no muy positivos, ¿no?, tanto hacia mí como hacia el trabajo. Creo que es como el el bache más fuerte que estoy enfrentando ahorita, ¿no? Como que, muchas veces, justamente, ¿no?, entregaba como que trabajos se supone buenos. La verdad es que
Ujú. Okey.
eh, durante la carrera. Pues, siempre fui como de 9 y 10, 9 y 10, ¿no? Entonces como que
Okey.
Como que ver ahora que que no estoy rindiendo, que me está costando mucho trabajo, que no estoy como aplicando tanto las técnicas como los conocimientos que vi en la carrera, pues como que si es un poquito de eso, de sal, ¿no? Pues, pues triste, este, pesado, y y siento que que, pues, que no lo estoy haciendo de la mejor manera posible a como yo pensé que iba a ser este proceso.
Okey, en entiendo perfecto, eh, creo que con este, eh, pues, contexto que me diste, creo que puedo darte un par, par de sugerencias. Eh, primero que creo que podrías, no sé, quizá, utilizar, eh, técnicas para reconocer, y y pasar un un pausar un poquito la la autocrítica. Eh, primero que nada, creo que, eh, debes comprender que que pues, las personas no suelen tener el control de todo, ¿no? Es imposible. Entonces, eh, creo que desde ahí podrías partir, y decir: "A ver, bueno, yo no tengo el control, eh, de que, quizá, pueda equivocarme por un error, eh, meramente académico en el que, quizá, me faltó aquí, eh, sintaxis, eh, puse mal una referencia, me falta investigar más, eh, me falta, eh, poner un planteamiento diferente". Eh, eso quizás no lo puedas controlar, porque estás aprendiendo y estás en el proceso. Eh, pero sí puedes controlar, quizá, la parte de a ver si puedo organizarme mejor, si puedo, eh, pues, dedicarle un tiempo exclusivo en el que mi concentración esté 100% enfocado, eh, en mi trabajo. Y y con ello, pues, puedo controlar que salga lo mejor que puedo, y que el resultado es meramente fruto de mi esfuerzo, ¿no? Eso, eh, quizá te podría como que servir, y y y pues, separar, ¿no?, que, quizá, no es que te estés criticando, porque seas un mal estudiante, o o que lo estés haciendo mal, ¿no? Que simplemente, eh, pues, no lo estés haciendo bien, porque hay factores que, quizá, no le has puesto cuidado y que, quizá, necesitan que sí te organices, y que les pongas, eh, pues, esa seriedad que se necesita, ¿no? Eh, también, pues, utilizar, quizá, estrategias prácticas como para reemplazar, eh, pues, pensamientos negativos, porque no siempre, eh, la autocrítica lleva a a que se obtenga algo positivo. A veces creo que, al contrario, eh, las personas que se suelen autocriticar mucho, eh, suelen creérselo. Y y y pues, aceptar, o adoptar estos pensamientos negativos cuando, pues, realmente no es así. Entonces, creo que podrías practicar un poquito de autocompasión, de paciencia y y contigo mismo y de de repetirte que, pues, eres, eh, suficiente, que eres capaz, que eres inteligente, que simplemente tú puedes. Nada más está, en que te organices mejor, en que te prepares mejor y que con eso, eh, con ese esfuerzo, eh, el el resultado pueda ser mejor. No sé, simplemente son como pasos sencillos, pero seguros, que te ayuden a marcar un progreso, y a aprender de los errores, porque también, eh, esa es otra. Eh, todas las personas cometen errores. Y gracias a los errores pueden ir como que, em, pues, mejorando, aprendiendo de ellos y no volviéndolos a cometer, ¿no? No sé qué opinas.
Por favor. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que, creo que, diste en el clavo en en muchos como puntos que tengo como internalizados sobre mí y sobre el trabajo. Y también debo reconocer que mientras me estás como ofreciendo este abanico de posibilidades nuevas, pues, pensé que justamente, me falta mucha como resiliencia, eh, como hacía lo que yo puedo hacer, y y sobre todo, me falta mucha mm, digamos confianza en las rutinas. Eh, creo que hay momentos donde no confío como mucho, ni en mis procesos, ni en procesos que me han como ofrecido de otros, digamos, modos de trabajar. Y creo que me falta como mucho el poder como apreciar, ¿no?, los avances que podría hacer como desde ese lado. Y y y sí, creo que, eh, después, digamos
Okey. Okey.
de la situación como, escolar, y de trabajo que puede como ver en ese sentido, la verdad es que, ahora lo veo como, como un simple proceso, ¿no?, pero creo que tengo que agarrarle como cierto cariño a a los años, ¿no?, que estuve estudiando, a las materias que pude sacar con buenas calificaciones, y, y, pues, ver que justamente como dices, ¿no?, que que soy un buen estudiante, y que Solo tengo que afinar ciertos detalles para, digamos, volver a a un ritmo un poquito más saludable, ¿no? Porque creo que también el le digamos estar como un tanto fuera de lo escolar, porque, pues, ya no tengo materias, ya no tengo como necesidad de ir a la escuela. Este, me ha hecho como sentirme un tanto ajeno, ¿no?, tanto a las materias, como a los temas, y los creo que me hace falta también conectar un poquito de regreso con todo ese mundito.
Okey. Ujú. Okey. Sí, claro, eh, yo creo que solamente es cuestión de que confíes en ti, en de que fortalezcas esa seguridad. Y recuerdes, eh, pues, quién eres, y de qué estás hecho, y que eres un magnífico estudiante. Así que yo confío en ti, y sé que lo vas a hacer increíble, sé que lo vas a lograr, no te rindas, échale ganas y aquí voy a estar para escucharte si si lo vuelves a necesitar.
Oye, pues, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus palabras, y muchas gracias como, pues, eh, darte, eh, el el los 2 momentos, ¿no?, de pensar como en estos consejos. Porque, pues, sí me hace falta como una nueva mirada, una situación que, pues, es un tanto pesada para mí, y te lo te lo agradezco muchísimo, lo voy a poner, este, en práctica y vas a ver que va a salir.